Oui. Non clairement et par contre et heu, ouais, quand même
Mais avec mes parents, on a re on a visitées pas mal de régions de France, hein. Parce qu'on part on partait toujours, heu, on restait toujours en France. À part Blanes, heu, qu'on a fait là, l'Espagne. On est restés en France, mais on allait dans un endroit différent. On a fait Strasbourg, heu, on était à Falzbourg, là près de Strasbourg, on a fait, heu
Oui. Oh Falzbourg enfin nord de la France pour le coup, moi j'ai jamais fait je suis allé en Allemagne, mais j'ai jamais fait le nord de la France pour le coup. Donc heu, nous, on a fait surtout le sud, heu, sud-est. Sud-ouest du coup, Biarritz, Bordeaux
Mmh. Ah ouais. <chuckles> Ouais.
heu, les Gores du Verdon, du coup, c'est dans le Gard, mais je sais plus où c'est exactement
Ouais.
qu'est-ce qu'on a visité d'autre? Heu, Paris, puisqu'on a été en, on était allé voir, heu, Versailles, les trucs comme ça
Ouais, ouais.
et je crois que c'est à peu près tout. Si Clermont-Ferrand, on avait fait
On avait fait quoi? On avait fait on avait fait, heu, Annecy ah oui, j'ai jamais fait Lourdes. Oui faut, ça, ce sera un truc à faire ça, Lourdes.
ah Lourdes, c'est vrai qu'on a fait Lourdes. C'est sympa à voir, mais pareil, faut pas trop y aller en période touristique parce que c'est vraiment très, très, très, très, très blindé en été. Donc, heu
Ouais, oui, oui. Oui, oui. Ah oui, oui, non, non, j'irai pas, heu, en période touristique, non.
Nous, on y est allés en été, c'était une catastrophe. <chuckles> C'est
Ah bah, ça j'imagine oui. Bah toute façon tous les endroits, heu, touristiques en période estivale, faut c'est à éviter parce que c'est, heu heu, s on peut même plus circuler. Si, heu, on veut voir si on veut visiter quelque chose, c'est les longues files d'attente, heu on passe plus de temps à attendre que, dans les files d'attente que, heu, à l'intérieur de des musées ou, heu, des monuments. C'est
Mmh, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, hein. Mais même en termes d'hébergement, en fait, les prix, ils sont 2 fois plus chers aussi. Enfin, c'est c'est fou, quoi.
Ah oui, oui, en plus, voilà, en plus, oui, c'est difficile à trouver en plus et c'est, heu, oui c'est beaucoup plus cher, ouais. Ouais.
C'est ça. Il faut s'y prendre bien à l'avance. C'est quasiment le double qu'en hors saison